Eee, apa ya, supaya seimbang ya. Aku sih lebih membuka ruang gitu yah untuk anak-anak tuh ngobrol. Karena kalau buat aku, mereka sebenarnya kehilangan, eee, waktu atau iya kesempatan untuk ngobrol sama orang yang lebih tua gitu yah. Which is orang tuanya sendiri juga akan kayak anak-anak aku dulu ada tuh yang guru-gurunya aja sa pulang aja udah jam 3.00, anaknya jemputnya baru jam 5.00 gitu. Memang kadang-kadang kan guru-guru juga ada lemburan, atau misalnya males nunggu ke mana, ya udah nunggu di sekolah dulu kan. Nah itu ada yang pulangnya bareng sama gurunya jam 5.00 baru dijemput gitu kan. Jadi heeh, ada yang sampai memang bener-bener jam 5.00 pun pulang belum tentu ketemu sama ini yah masih sama, eee, apa, kakek neneknya baru, gitu. Nah sama orang tuanya mungkin jam 6.00, jam 7.00. Tapi kan sebentar lagi tidur yah, gitu. Jadi
Iya, supaya seimbang. Mhm. Oh menarik. Mmm. Oh. Iya iya. Mhm. Duh kasian. Mhm mhm. Iya iya. Oh berarti, maksud kamu kayak as anak ini kasihan karen mmm, karena ya berarti anak ini sebenarnya punya kebutuhan yang belum divalidasi gitu sama orang ya. Kayak contohnya yang harusnya teman-teman yang udah sampai rumah, mereka udah punya waktu untuk sekedar main bentar, olahraga, atau ngapain kayak gitu. Tapi sampai ada yang nunggu orang tuanya sampai jam 6.00 sore ya.
mengisi ngobrolnya Mhm mhm. Betul betul. Mmm, iya, ngobrol juga heeh, iya. Nah, sebenernya yang aku sayangkan cuman ini sih, Kak, maksudnya, eee, dia mau punya quality time gimana caranya gitu ya, kalau misalnya kayak gitu? Karena kayaknya untuk time-nya aja kayaknya gak punya gitu ya, mau quality-nya apalagi gitu kan? <chuckles>
Mmm, hmm. Mhm. Betul juga sih masuk akal gitu. Wow. Ini balik lagi ke beberapa sekolah yang mungkin juga masih mmm, entah sekolah swasta atau entah sekolah negeri, aku kurang tahu. Tapi kayaknya masih ada sekolah yang terlalu fokus fokus, eee, atau porsinya tuh lebih banyak ke akademik daripada ke hal-hal yang sifatnya non akademik gitu. Nah kalau kamu sendiri punya opini apa ya tentang hal ini? Dampak kalau sekolah itu terlalu fokus ke akademiknya dan lupa sama kesehatan mental siswanya.
Hmm, ya. Mmm, betul betul. Betul.